È semplice. Allora io quando ho avuto uhm, cioè, ehm uhm, ho iniziato a scontrare un po' di problemi tecnici nella macchina, ho iniziato io, ehm, ehm, diciamo a studiare le co la cosa, a cercare sì, a ri a cercare i pezzi di ricambi, queste cose, no, allora tu sai, scontrarti in queste cose e frequentarle, allora tu magari allora ho scoperto 'sta abilità, nel senso che mi piace anche la passione sì, allora, a a e scontrando tanti problemi con la mia, cioè con la macchina, allora ho i uhm, ho imparato 'sta cosa. Però ho scoperto l'abilità di imparare veloce
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Sì. Un po' da autodidatta, no, sì. Sì. Sì. Mh-mh. Sì. Mh, beh, ti appassiona Ah-ah. Okay. Sì. Eh-eh. Mh, interessante però, eh. Mh-mh.
ehm, e ce l'ho fatta a far tanti lavori la mia macchina, pezzi di qua e di là.
Bello. Bello, bello. Quindi poi hai iniziato hai mai fatto poi questo lavoro? Cioè, o l'hai fatto solo comunque per hobby e per una cosa per aiutare gli amici e per la tua macchina?
Ti dico la verità, l'ho fatto p innanzitutto per me stesso, per Sì.
No, dico, sì, oltre a questo, poi, uhm, dopo, ehm, hai fa questo tuo talento l'hai trasformato in lavoro oppure comunque l'hai limitato solo nell'uso personale di am e amicizie?
No, ti di la verità, mhmm, no è stato limitato per s sia per me stesso, magari quando un mio amico mi chiede un consiglio. Però per lavoro ufficiale, mhmm, cioè non l'ho fatto perché alla fine, mhmm, mhmm, cioè c c cioè comunque alla fine io ti dico la verità: se un un centro di ricambi hai b ha bisogno di uno, purtroppo loro sono fissati. Loro prenderanno uno che magari viene da un altro mhmm, cioè d da un altro pe ehm, negozio di ricambi che ha magari ha un'esperienza, ehm, tecnica di 5 anni sì, sarà un caso di fortuna che magari uno ti dice: "Ah va bene", a te ti piace, ti fanno un test: "Ah va bene, dai vieni". <tsk> È u è una cosa un po' rara, eh, capito?
Oc ah, okay, okay. Okay. Mh. Sì. Sì. Okay. Okay. Ah, okay, pregressa. Ah, okay. Mh. Sì. Ah, okay, okay. Ah, okay, capisco. Però comunque, così dal nulla e guarda che comunque non è una cosa facilissima. Cioè tu comunque da autodidatta hai preso una cosa difficile poi alla fine, eh. Magari la gente deve studiarci più tempo. Sì, comunque cioè e ti forse, ma a te piacciono proprio queste cose tecniche in generale, a livello quasi "ingegneristico" tra virgolette?
Certo, cer Sì, sì. Ah brava, sì. Perché io io comunque in generale sono anche un tecnico informatico.